Eee, yani, eee, 1 1 çift var, 1 eee, anne var. Eee, bunlar da aslında bağımlılıkların eşiğindeler, işte kimisi ilaçlara kimisi başka şeylere, eee, ve çok böyle insanın gerçekten ruhunu bile geren, eee, bir film böyle etkisinden, eee, uzun süre çıkamadığın türden, eee, ve bu filmin müziği birçok haberde kullanılıyor. Evet, <chuckles> yani onu duyunca hem aklıma geliyor hem de, eee, o yani gerginliği o kadar iyi veriyor ki.
Hı. Anladım. Hıı. Gerçekten mi?. <chuckles> Alaka He yani uyum sağlıyor mu sence yani alakalı <chuckles> bir sahneye falan? Yani.
Evet <chuckles> ya. <chuckles>
Araba kazası ya da işte ne bileyim bir savaş haberinde de kullanılıyor mudur yani? Eee nasıl bir
Eee, ııı, evet, eee, ııı, ımm, yani o böyle haberlerin o özet kısmında diyebilirim daha çok kullanılıyor ve o müziğin o yani verdiği gerginlik zaten işte sözsüz bir müzik. Eee, bu, ya, bunu burada kullanmak ilk kimin fikriydi bilmiyorum ama çok iyi bir fikirmiş. <chuckles> Evet, çok ilginç. Çok böyle oturmuş ve hâlâ da böyle eee devam ediyor.
Bir giriş. Olabilir. Hı hı. İlginç gerçekten.. <chuckles> Bazen böyle şey güzel bir şarkı çok alakasız bir ürün tanıtımında bir reklamda çıkabiliyor <chuckles> ama sen o şarkıyı mesela çok romantik anında dinlerken ha hiç alakasız o ürün aklına gelebilir. Eee, yani insanlar bu bu deneyimleri yaşıyorlar.
Hımm, evet. <chuckles> Evet. Evet.
Eee, şöyle, dizi izlemek için anladığım kadarıyla bazı platformlar kullanıyorsun. Yani yayınlandığı günü bekleyip mi izlersin yoksa sonraki gün hiç kesintisiz izlemeyi mi tercih edersin? Eee, ne durumdasın bu konuda?
Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Eee ya. Hı hı. Ben biraz daha beklemeyi tercih ediyorum sanırım yani ilk başta bekleyip sonra o heyecanla kalıp yenisini beklemeyi çok sevmiyorum. Biriktirip, <chuckles> eee, sonrasında yani tüm bölümlere erişebilir olmayı daha çok, eee, istiyorum ben. O yüzden olabilir belki yani güncelde de böyle haftalık ya da işte aylık yayınlanan bir dizi izlemiyorum.
Anlıyorum. Süper.